Senti, nella fase creativa delle tue attività artistiche, come ti trovi a bilanciare la parte del metodo, della disciplina, con la parte invece del divertimento, relax?
Allora, diciamo che non è sempre facile perché mi ritrovo spesso, dopo anni, ehm, di comunque scuole di ma cioè scuola, ehm, matrice creativa, ehm, Belle Arti, musica, eccetera, mi mi ritrovo spesso a, mhmm, vedere certe cose come un pochettino ridondanti, no. Magari, mhmm, vuoi continuar cioè io voglio continuare a disegnare, però non <smacks lips> non non sempre è divertente come magari le prime volte, no, come magari quando si è piccoli che si inizia a disegnare, eccetera. Ehm, secondo me è molto facile trovare de degli esercizi quotidiani, ehm, di osservazione, banal banalmente, non lo so, molte persone si tren si tengono un diario, ehm, <smacks lips> e disegnano cose che vedono quotidianamente: uhm, non so, un cane per strada o le persone. Ehm
Una specie di sketch-book.
Sì, esatto, diciamo qualcosa che sia semplicemente u un modo di documentare le cose che si osservano ogni giorno; e, chiaramente, dipende anche uno cosa vuole fare della della propria passione, nel senso sicuramente tenere una cer un certo rigore, una certa disciplina, uhm, <smacks lips> aiuta, uhm, però, dopo un po' bisogna anche ricordarsi che il divertimento aiuta anche a ehm, a a a tenere accesa diciamo quella fiamma del della propria passione. Ehm
Certo, quindi, diciamo, ehm, tu hai parlato di te, diciamo da bambino, e che istintivamente disegnava, no. Ehm, quindi senti un po', uhm, diciamo il il peso ogni tanto, ehm, di doverlo fare per forza, come se non lo sentissi più come una necessità, ma come un obbligo e questo ti porta magari a, diciamo, mhmm, perdere un po' il lo stimolo e l'obiettivo.
Mh-mh. Sì, assolutamente, dopo un po' comincia a diventare a volte un pochettino come come se fosse routine e come se fosse un po' noioso. E magari, mhmm, ecco c'è anche il rischio di di questa cosa, magari, ehm, u uno si appassiona a qualcosa, ehm, fa degli studi riguardanti quella cosa ehm, magari gli vengono insegnati degli esercizi, uhm, di di comunque disciplina e rigore, ehm, f che però diventano, ehm, ripetitivi, diventano veramente qualcosa di <inhales> ehm
Mh.
Che manca diciamo la novità, ecco, e e quindi la passione diventa poi lavoro e e comincia diciamo a perdere valore. Ehm
Certo e quindi ci si tende ad allontanarsi un po' e magari però una fase di fermo, diciamo, ti ha mai aiutato poi a uhm, riacquistare volontà e voglia, diciamo?
Sicuramen sicuramente la cosa che aiuta spesso è cercare di allontanarsi il più possibile da quella passione e magari, uhm, cioè per un per un periodo, per un breve periodo, magari non lo so, in durante un blocco creativo, uhm, fai dell'altro. Cioè io, per esempio, mi piace anche molto la musica, e magari per un periodo smetto di disegnare e poi mi mi metto a suonare, o magari mi metto ad ascoltare più musica del solito, ehm, e a volte quella c ma ascolti magari un brano o comunque, uhm, l una cosa riesce a far ripartire l'altra. Ehm
Certo, beh sì avere 2 passioni su 2 binari palal paralleli può sicuramente aiutare. Poi vabbè, la musica è anche, terapeutica. Uhm e e anche il disegno in qualche modo, per cui
Sì, sì, assolutamente.
Assolutamente, come dicevi un po' fermare l'una per fare l'altra, e viceversa, può sicuramente, ehm, aiutare a portare entrambe parallelamente, ehm, insieme avanti; somma, nonostante i tempi differenti, ecco. Ma, ehm, tu quindi mi hai detto che hai sempre fatto studi di matrice artistica, no?
Sì. Sì, sì, sì.
Quindi diciamo immagino un istituto ta d'arte o un liceo artistico, e poi l l'accademia?
Ehm Sì, prima un liceo artistico e poi l'accademia per 5 anni.
Ho capito. E lì che indirizzo hai fatto?
Uhm, ho fatto prima, uhm, 3 anni di grafica d'arte, ed era per la maggior parte incisioni e tecniche tradizionali di stampa, ehm, e poi ho fatto una specialistica in cioè una specializzazione in, mhmm, illustrazione.
Mh-mh. Ho capito. E quindi adesso stai lavorando come illustratore?
Uhm, diciamo che adesso ho molta difficoltà a trovarmi, lavoro principalmente con quello. Ehm, lavoricchio
Mh.
rara cioè, mhmm, raramente con l'illustrazione, magari facendo delle commissioni, ehm, e difatti nel senso io credo che la mhmm, <smacks lips> da una parte, <lip trill> è quasi allora è è brutto da dire, <sucks teeth> però averne un guadagno economico, ti accende un pochettino quella quella voglia di ricominciare a disegnare, quella voglia di ricominciare, anche perch cioè perché comunque, uhm, sentire qualcuno che che magari ha il bisogno, che che ti ti chiede proprio a te di mhmm, ehm, ti commissiona un ritratto o qualcosa, ehm, doverci lavorare, che poi non è ovviamente come, ehm, disegnare magari quello che ti piace o magari lavorare su quello che piace a te, però comunque riuscire a trovare una via di mezzo secondo me è anche bello.
Beh, comunque secondo me non è brutto da dire, è semplicemente dare valore a quello che si fa, e e per fare quello che si sì, quello che piace, cioè quello- quello per cui sei portato, ehm, nel senso, visto che non s non nasciamo tutti milionari <chuckles> ehm, somma bisogna bisogna scendere a questo tipo di compromessi e ogni tanto stimola, ehm, ed è bello magari anche, appunto che qualcuno, come dicevi, riconosca, ehm, qualcosa di bello e speciale in quello che fai, per cui somma, ehm, essere pagati è anche un modo per, somma, farti capire che che hai valore, ecco. Ehm
Ce
ma mi chiedevo, ehm, durante l'accademia ti hanno in qualche modo, ehm, diciamo suggerito un metodo, una disciplina per continuare a fare, uhm, senza penso sentirlo come un peso?
Allora, se devo esser sincero no, nel senso che l'accademia funziona in maniera un po' dispersiva, non c'è un mhmm, almeno per quella che ehm, che ho fatto io, non ho visto un percorso molto lineare. Ehm, soprattutto, mhmm, ho avuto più professori di più materie diverse, e a volte ti possono capitare anche materie che rientrano magari nel tuo indirizzo ma, ehm, sono condivise con altri indirizzi, quindi sono un po' generiche o comunque non non hanno molto a che fare con quello che magari uno vuole andare a fare. Ehm. Diciamo no, però mi hanno dato delle linee guida da seguire o comunque dei possibili percorsi o, non lo so, esercizi. C cioè tipo, banalmente, la cosa che ho sempre fatto da anni è stato disegno disegno dal vero. Nel senso, mhmm, ehm, la cosa che ti dicono fin dal dal liceo artistico è che comunque dovresti imparare a disegnare dal vero, perché aiuta tantissimo a capire, dare come rappresentare comunque la realtà, comunque co avere anche magari una na sorta di enciclopedia, no, nella mente di di come disegnare certe cose, perché, dopo un po', è un po' come studiare, no, che dopo un po' le i concetti ti rimangono dentro, e a forza magari di disegnare un cane dal vero più e più volte, poi riesci a farlo anche a memoria. Ehm
Mh-mh. Lineare? Mh-mh. Certo. Certo, ma quindi tu questa cosa di, uhm, disegnare quotidianamente il reale l'hai continuato a portare avanti?
Sì, cerco di portarla avanti il più possibile e poi, ehm, è ovvio che ci sono dei momenti dove ci sono dei ehm, dei momenti di vuoto, dei blocchi che magari sono dovuti a, ehm, stress, o lavoro, o comunque impegni quotidiani che ti portano un po' lontano da dalle proprie passioni.
Certo. Ma quindi, diciamo, un momento di puro divertimento per cui, senza pressioni esterne, nel fare quello che ti piace, la tua passione, eccetera, uhm, secondo te, in che periodo lo lo faresti ricadere, e se mi puoi descrivere, più o meno, uhm, appunto, cosa cosa sentivi, non lo so, un po' cosa ti ricordi?
Ma allora, s ehm c'è un po' una mhmm, una sorta di, mhmm, <smacks lips> fraintendimento generale solitamente su, ehm, la questione tipo, non lo so, mo molti pensano: "Ah sì que Van Gogh era, mhmm, bravissimo a dipingere, bravissimo a disegnare perché comunque ha avuto una vita talmente travagliata, talmente s particolare che, ehm, si è riversato tutto nel nella sua arte, no?" E e invece secondo me, più una persona sta bene, almeno per come me la vivo io, più sto bene e più riesco a a disegnare. Ehm, se invece ho u dei periodi di, ehm
Mh-mh.
di vuoto o comunque di tristezza, non è detto che non riesca a non fare niente, però è è è molto probabile che non che perda un po' la motivazione di fare, ehm, le m le mie cos
Certo, hai hai meno energie.
Sì, sì, sì, assolutament
In generale, beh sì questo mito dell'artista maledetto è molto, uhm, diciamo, ehm, ehm riconosciuto a livello collettivo, ehm, e non è sempre sempre stato così, anzi, ehm, però sì, si ricordano sicuramente diciamo quelle figure che hanno avuto una esistenza più turbolenta e travagliata e
Eh sì. <chuckles>
della del dell'artista un po' maledetto, diciamo. E che poi uccide un po' tutto tutti gli altri, non so.
Sì, s Sì, perché comunque a volte ci si dimentica che l'artista può anche essere un artigiano, può anche essere, uhm, un comunque, chiunque voglia, mhmm Disegnare, ehm, per lavoro o comunque chiunque porti avanti un'arte. Ehm La cosa che
Eh sì, c'è c'è la c'è la creatività e poi c'è l'arte, diciamo, e sono molto, ehm, diverse tra di loro, ecco.
Sì, ma poi c'è c'è anche da dire questo che comunque, secondo me, bastano anche poche pochi minuti al giorno, po comunque poche pochi poche azioni al giorno, che aiutano a mhmm, a portare avanti magari la propria passione. Anche solo dire: "Oggi mi concedo di andare a vedere quella mostra lì. Oggi mi concedo di, mhmm, scarabocchiare un pochettino con della musica in sottofondo." Ehm, alla fine secondo me non
Beh, sì, certo, fa farlo un po' con serenità anche, diciamo.
Sì, sì, sì, ehm
Senza
Sì, senza magari la voglia di competere per forza, no. C'è sempre un po' questa fissazione con la competizione, no?
Cer Sì, anche competizione con sè stessi. Immagino poi che, insomma somma sei portato sempre a a competere con te stesso e poi non vivere magari con serenità delle cose che a posteriori dici: "Vabbè, ma se la me la fossi vissuta in maniera diversa, magari, somma starei anche meglio, più sereno in generale."
Beh, sì, sì, sì, assolutamente.
Ho capito, senti, uhm, è stata una conversazione molto, ehm, profonda e sono venute fuori delle belle riflessioni, per cui io ti ringrazio tanto per aver condiviso con me queste tue esperienze e ti saluto. Ciao.
Mi fa piacere, grazie a te e ti auguro una buona giornata.
A te.